قُلت: "يا نهار أبيض!".
ده شيء مُحبِط بقى، آه.
ده مُحبِط جدًا، ده مُحبِط بطريقة فظيعة. يا نهار أبيض! يعني أنا دافع فلوس في course هاقول لك ي أنا أنا أنا وقتها <tsk> اتضايقت وجا لي إحباط. قُلت يعني أنا دافع فلوس في course، وعم طول الشهر مفضّي نَفسي، وسايب شغلي، وسايب حاجتي وحالي وكلّه، عشان في الآخر بعد ما بعد ال اللي أنا عَملته ده كلّه، آآ، ما أعرفش أحل الاختبار. بل بالعكس كمان، ده أنا جيت أشوف حاجات قديمة لقيتها مش مش فاكرها أصلًا. يعني حاجات أنا أصلًا بالفعل كنت قريت عليها قبل كده. لقيتها كأنها ممسوحة من دماغي، ولا كأني شُفتها قبل كده، وأول مَرّة في حياتي أشوفها. فاتضايقت بقى و آه الموضوع فعلًا كان مُحبِط.
طَب إيه بقى اتصرّفت إزاي؟ إمم. مشكلة فعلًا.
فقُلت يعني في إيه يا جماعة؟ يعني، أنا قُلت لنَفسي كده يعني في إيه؟ يعني، إيه اللي بيحصل؟ طَب أنا إي
امم. هي هي حاجة فعلًا مُحبِطة إنك ت ت يعني تفضل تدرس حاجات وتتعلم، وتتعلم، وتاخد وقت و ومأقنَع نَفسك، آه، مأقنَع نَفسك إنك بتتعلم وكده، ومع أول اختبار أو أول مثلًا يعني يعني اختبار بسيط كده إنك تشوف، آمم، يعني معرفتك قدّ إيه في الموضوع، لقيت إنه إنك بعيد أوي. هو فعلًا حاجة <tsk> آمم، فأنا يعني معاك في حتّة إنه شعور صعب ومُحبِط، وب ده أكيد حاجة هبّطتك في مشوارك يعني برضو.
وتتبخر. فعلًا. فعلًا الحقيقة هو إحساس صعب جدًا، خاصةً إن أنا كنت داخل الموضوع بتحمُّس أكتر. فلما ييجي لي يعني خَبطة زي دية أو بلاش خَبطة يعني، ممكن أعتبرها مثلًا آه drop آه، آه. فالموضوع الحقيقة كان مُحبِط شوية. فأنا من تحت راس الموضوع ده، أنا أُحبطت شوية، وبعدت شوية عن المجال. قُلت اما آخد إيه، نَفَسي كده، أفصل، آه، وفي نَفس الوقت برضو وأنا واخد فترة الراحة دية مش هاسكت برضو، أنا هاقعد أدوّر، وأشوف الأسباب اللي أنا وقعت فيها، وإيه المشكلة اللي أنا وقعت فيها وكده. فالحقيقة قعدت كده برضو فتحت ChatGPT. قُلت له: "دلوقتي أنا بقى لي شهرين وحبة كده عمال باتعلم مهارات كذا وكذا. وبعد الشهر ده"، آه، الحقيقة آه، أ أسرار أسرارى أسرارى كلّه معاها، الله يخرب سوقه. المهم يعني. <laughs> المهم يعني، ف
امم. اللي هو drop كده أو نزلة مش حلوة يعني. آه. آه. فترة راحة كده، آه. حلو. براڤو عليك. أها. ده أنت مصاحب ChatGPT بقى؟ اللي هو كل ح آه، <laughs> تمام. <laughs> تمام. امم.

والله مش هاضحك عليك يعني أنا آه وصلت بس م ما وصلتش اللي هي الدرجة 100%، بس كان في تحسّن واضح يعني مش ه مش مش هانكر إن كان فيه تحسّن وكان في تقدّم ملحوظ أحسن من الأول بكتير الحمد لله، بس كنت شايف إن في برضه حاجة ناقصة يعني أنا كنت شايف إن آه، أنا بقيت وصلت ف لمرحلة كويّسة بس شايف إن أنا محتاج برضه تَكّة كمان أو محتاج يعني آآ، آآ، أ يعني أزوّد كمان من الموضوع ده، فالحقيقة بقى أنا لجأت للجانِب ال الجسماني شوية أو الجانب الصِحّي شوية. يعني أنا كنت قرأت إن في حاجات كده بتزوّد التركيز: ممارسة الرياضة، الأكل الأكلات الصحيّة حاجات من دِيَّة. الحقيقة بقى عملت بروتوكول لنَفْسي بقى، أيوَه فعلًا، يعني كنت كُل يوم قبل ما أروح الCourse لازم أصحى الصبح بدري، أنزل كده أج أجري كده وأتمرّن وأعمِل وأجري كده لحد ما أجيب عرق وان من كُتر المشي والجري يعني. مش عايز أقول لك إن الموضوع دَوَّة يعني على حسب ما قرأت إن هو بيساعد على تنشيط خلايا المُخ، وبيخلّي المُخ أكتر تركيز وكده، فالموضوع فعلًا فَرَق معايا كنت آه طبعًا، طبعًا مش عايز أقُول لك إن أنا كنت بانزل آخد لي أجري وبَعد كده أخُش آخد لي دُش بارد وأهدا كده وأفطر و وأشرب كوباية الشاي وأنزل آخد الCourse. مش عايز أقُول لك إن أنا كنت ب يعني طاقتي الاستيعابية
حلو أوي. أها. براڨو عليك، آه، حلو. ده جميل، كا كان بيزوّد ال المُحصّلة عَندك كده. إمم.
كانت 100% يعني مش مبالغة فعلًا، بس الموضوع فعلًا
يا سلام! إمم. فَرَق معاك جامد بقى، آه.
فَرَق معايا جدًا فَرَق جدًا، جدًا كمان. فأنا شُفت إنّي يُعتبر كده حلّيت معظم الموضوع. بس إمم.
هو بصراحة ب إمم. آآ يعني واجهِتك إيه؟ طَب إيه لو في حاجة ت يعني حلو كويس أوي إنّك قدرت تحِل المشكلة دي. أنت بصراحة ال آمم يعني الحلو في الموضوع إنّك قدرت تعرف المشاكل اللي بتواجهك إيه، يعني ده أحلى ما في الموضوع إنّه أنت كنت أ ليك هدف وقعت في أخطاء وده طبيعي جدًا، الفكرة إنّك قدرت توصل لأخطائك، تعرف أخطاءك فين والمشكلة فين وقدرت تعالجها بشكل كويّس ودوّرت وجرّبت ده حاجة حاجة تُحسَب لك جدًا فكويّس أوي. طيّب إيه ال هل في كان في حاجة تانية لِسّه كانت مشكلة بالنسبة لك؟